الأكبر منها إن أنا واحد في الإمارات يعني.
هو حقيقي بجد إحساسك جميل أو إحساسك حلو يعني إن أنت مُفتقِد أو أو مش مُفتقِد، إن أنت فخور ببلدك كده، يعني طَب أنت بقى كده لمّا بتسمع يعني لهجة كده إماراتي يعني فجأة في مكان أنت فيه كده، بتحس بإيه بقى كده؟
آه. باحس بحالة كده إيه ده، ده فكّرني مثلًا ب بمثلًا يعني كنت قاعد من فترة في كافيه هنا ففي واحد بيقول لواحد صاحبه: "آآ ك باطرِّش لك على الWhatsApp" كلمة باطرِّش لك دي، طبعًا هي غريبة بالنسبة لنا كمصريين يعني، بس لأ، باطرِّش لك دي يعني هابعت لك حرف ال الجيم مثلًا وهو بيقول يعني مثلًا بيقول لك أنا جاي لك هنا لأ، بيقول لك أنا الجيم هناك بيقولوه حرف ياء فبيقول لك يايا.
ماشي، جميل. إمم، إمم. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه، أيوه. طيب
في حاجات كده يعني إيه، لو ج باسمعها كتير يعني.

كده ما بيني وما بين الكورة. كنا لأ، كنا نطلَع نرُوح نعمل بتاع، بصراحة يعني أنا مش عارف هل أنا اخترت مثلًا يعني يعني صحابي دُول أنا يعني حاسس إن أنا هنا اخ هناك عرِفت اختارهم.
إمم، إمم. حلو. مش مش عارف تلاقيهم، مش عارف تلاقي يعني في مَصر زيهم.
آآ، أختار صحابي مش عارف ألاقي حاجة زَيهم، لأ، لأ، مش عارف ألاقي حاجة زي أصحابي دُول اللي كانوا معايا هناك في في مَصر بصراحة يعني.
طيب أنت بتحن كده للجو يعني بتاع الشارع الإماراتي كده مثلًا، يعني الزحمة، الأصوات، الريحة، كده والَّا لأ؟
آه، آه، آه. يعني لأ هو بُصّ، هو الش هو يعني في حاجة مش باحِن لها قبل ما أتكلم في حاجة الجو هناك طبعًا يعني فظيع، آآ، حَرّ موت يعني، حاجة فظيعة جدًا، حَرّ رهيب حَرّ آه، آه. دي دي يعني حاجة كانت صعبة، دي الحاجة الوحيدة اللي ما كنتش كُلّ حاجة بعد كده
آه، بمعنى؟ ياه! <laughs>
يعني مثلًا كنت أحب مثلًا منظر ال مثلًا ألبس بقى الجلابية والعِمّة وال بيقولوا عليها الغُترة والعباية والحاجات اللي زَي كده، <tsk> عارف بتديني كده إحساس إن أنت فيه ح إن أنت في الإمارات، إن أنت دي دي بلد يعني دي البلد اللي أنت مولود فيها وعِشت فيها لأ، د دي حاجة أنا مثلًا لمّا باشوف هنا مثلًا واحد خليجي أو حاجة زي كده، <tsk> باقول ياه يا عبد الصمد! ياه ده أنت يعني كنت فين من بدري؟ فكّرتني بأيام حلوة والله.
أيوه، جميل، جميل، آه. إمم، إمم. إمم، إمم. طيب، أنت طَب كده يعني في حاجة كده معيّنة يعني في العيلة كده أو البيت دايمًا بتفكّرك بالإمارات كده يعني، بوطنك يعني؟
أنا آه. أنا بُصّ، أنا يعني كنت يعني دايمًا لمّا أهلي يبقوا مثلًا جايين من السفر أو مثلًا ساعات بيجيبوا لي طبعًا حاجات الشيبسيات اللي أنا باحبها مثلًا، يعني فيه شيبسي اسمه صُحار مثلًا، في شيبسي في شيبسي اسمه صُحار ده أنا يعني اسمه صُحار. ده كنت يعني بُصّ، م آه، آه فاكر، ده هو بيجيبه لي لحد دلوقتي، يعني تخيَّل سفر بقى وشنطة ومش عارف إيه وبيجيبوا لي شيبسي في الآخر، يعني شايف الموضوع واصل معايا لحد فين؟!
إمم. جميل، جميل. أنت فاكر اسمه كمان. <chuckles> طَب ده إحساس جميل جدًا.
آآ، يعني آه، آه، لا، لأ حاجات كده، عارف أنا ممكن يعني باحس برضه إن أنا لو كنت اتولدت هنا ممكن ما كنتش عملت يعني ما ما كنتش اتعلّقت بالحاجات اللي في مَصر هنا زَي ما اتعلقت هناك.
إمم، إمم. طيب أنت كده لمّا بتتكلم على الإمارات يعني كده، أو لمّا حد بيجيب سيرة الإمارات، بتحب تحكي كده عن بلدك دي يعني للناس اللي هنا يعني، والَّا بتفضَل تخلّيها كده جواك، يعني بتحب إيه؟
لأ. آه، أنا بالنسبة لي يعني زي ما لو حد اتكلم مثلًا عن مَصر وقال أي حاجة لأ أنا باقف له، لكن برضه لو حد اتكلم عن الإمارات برضه نُصّ كلمة برضه أنا ما ما باسمحش بكده. لأ، أنا ب ب باشكر في الإمارات ويعني لأ بالنسبة لي الإمارات دي بلدي، بلدي التانية، دي بلدي ما يعني خلاص دي أنا يعني نشيدها حافظُه آآ، مش عارف إيه، كُلّ حاجة في الإمارات دي فيَّ أنا شخصيًا، يعني شخصيتي أنا في يعني جزء
آه. اهم.

صحيح، فعلًا فعلًا. طيب، يعني مثلًا يعني لمّا أنت مثلًا بتحس كده إنك افتقدت الناس أكتر يعني والّا التفاصيل الصغيرة بتاعة البلد نفسها، يعني أنت إيه أكتر حاجة مفتقدها كده؟
فقدت لأ، أنا افتقدت الناس هناك وافتقدت مثلًا المَدرسة اللي كنت فيها أنا يعني مفتقدها جدًا جدًا يعني. آآ المُدرسين بتوعتي طبعًا يعني من ساعة ما كنت صغير لحد ما خلَّصت تالتة ثانوي ويعني مفتقدهم طبعًا مُدرسيني بقى وال
إمم.